Du, ich habe da mal 'ne Frage, und zwar, wie handhabst du Privatsphäre bei Apps und Diensten?
Mhm. Ähm, das Thema ist aktuell und wichtig. Ähm, ich b benutze aus dem Grund von Privatsphäre vor allen Apple-Produkte, weil Apple eines der wenigsten wenigen Unternehmen ist, die sich, äh, aktiv darum kümmern, dass ihre Kunden so etwas wie Privatsphäre haben.
Mhm. Ah, okay. Mhm, mhm, okay, bevor wir dann weiter mal dahin gehen. Wie kam's, dass du überhaupt, sage ich mal, dir so 'n Kopf darum machst oder auch dich dafür interessierst, für Stichpunkt Privatsphäre bei Apps und Diensten. Also, das ist ja nicht 'ne Sache, die ja jedermann, sage ich mal jetzt auf 'n Schirm hat oder auch aktiv nachverfolgt.
Mhm. Ja, ähm, ich lebe in den USA. Ich lebe in Kalifornien und, äh, Datenschutz existiert hier nicht. Und, äh, du kriegst halt zum Beispiel ich kriege jeden Tag Spamcalls oder, ähm, jeder kann sehen, wo ich wohne. Und äh, also, du wirst als Europäer, als Deutscher ist man schockiert, welche Daten über einen alles verfügbar sind in den USA.
Ah. Mhm. Hm, mhm. Ach, krass, okay. Und w wo merkst du da den Unterschied oder wie hast du den Unterschied für dich erstmal gemerkt? Ich glaube, das ist ja nicht 'ne Sache also klar, man weiß ja oder es ist ja schon, ähm sage ich mal, Wissen, dass in den USA weniger Regulatoriken durchgeführt werden als in Europa. Aber wo hast du es denn als Erstes gemerkt oder auch g so gemerkt: „Ah, krass, meine Daten sind hier nicht sicher.”
Mhm, also mhm, äh, das war, äh, die ganzen Anrufe, die ich bekommen habe, von irgendwelchen Dienstleistern, die mir irgendwas verkaufen wollten, wo ich dachte: „Hä, das ist aber merkwürdig.” Aber auch, äh, wenn ich mich jetzt um 'n Job beworben habe, ähm, die machen dann immer ein Background-Check in den USA und du kriegst dann auch 'n Report darüber. Und da war ich dann auch schon manchmal, äh, überrascht, was die alles über mich erfahren haben.
Mhm. Mhm, mhm. Ah, krass. Okay. Aha, okay, interessant, ähm, das würde mich mal interessieren. Was genau stand denn da zum Beispiel drinnen, wo du jetzt ja, geschockt warst, dass sie das über dich herausfinden, weil in Deutschland ist es ja schon schwerer, über 'ne Person, sage ich mal, Sachen zu finden, außer die postet- postet es, sage ich mal, die ganze Zeit in die Öffentlichkeit mit derselben E-Mail et cetera.
Mhm, also, zum Beispiel in den USA, äh, gucken die, ob du irgendwelche Vorstrafen hast. Aber die sehen zum Beispiel auch, ob du irgendwelche Punkte hast im Straßenverkehr. Also, wenn du da irgendwelche Strafmandate kriegst, würde das beim Background Check auch aufploppen.
Mhm. Hm, mhm, mhm, mhm. Ach, interessant und okay, okay, okay. Und hast du dann auch dann war das dann auch dein Trigger, sage ich mal, f dich mehr mit den Sachen zu beschäftigen?
Ja, also, ähm, viele Apps, äh spionieren einem regelrecht aus. Und ich war schockiert darüber, dass das leider der Fall ist. Und deswegen, äh, erlaube ich den Apps immer nur Zugriff auf meine Daten, wenn ich sie wirklich nutze. Also, dass ich, äh, eine App die ganze Zeit erlauben würde, äh, alles über mich zu erfahren. Das, äh, würde ich nicht mehr tolerieren.
Mhm. Okay. Ja. Und wie hast du damit angefangen? Also, dich da zu informieren und <sucks teeth> was für Daten suchst du dann auch spezifisch aus, die dann 'ne App von dir, sage ich mal, in dem Sinne wissen darf?
Mhm, also, ich informiere mich, äh, wenn ich 'ne neue App runterlade. Äh, und ich mache mich wirklich schlau. Äh, welche Daten sammelt die App alles? Und, äh, das ist, äh, teilweise echt schockierend. Also, du denkst, du ladest ein Spiel runter, äh, um 'n bisschen sich zu zerstreuen. Aber, äh, das dieses Spiel ist eigentlich eher 'n Spionagetool, weil das wirklich deine sämtlichen Aktivitäten trackt und zum Beispiel auch 'n Bewegungsprofil von dir anlegt.
Mhm. Mhm. Mhm, okay. Und was war der größte Fund bei dir? Also welche App da am meisten, sage ich mal, Daten von dir geschluckt hat?
Mhm, ähm, ich war, äh, schockiert. Äh, Whats WhatsApp alles an Bewegungsdaten sammelt, weil, ähm, vor kurzen habe ich das erst gesehen. Äh, da konnte ich mir 'ne Karte anzeigen lassen, äh, wo WhatsApp mich überall getrackt hat. Und, äh, das das war 'n komplettes Bewegungsprofil.
Ah, okay, ja. Mhm. Mhm, mhm. Ach, krass. okay. Und wie hast du es da jetzt, sage ich mal, geändert dann für dich, auf WhatsApp?
Ich habe die Einstellung bei WhatsApp geändert, dass WhatsApp mich nicht mehr tracken darf.
Ja, okay. Gibt's denn auch 'ne App, die du komplett gelöscht hast? Weil du gesagt hast: „Okay, die“ ja, okay, interessant. Welche?
Ja. Also, das waren mehrere Spiele. Äh, das war, äh, i irgendwie so 'n Tennisspiel und so weiter. Ich dachte, das das wäre wirklich harmlos gewesen. Aber auch da ging es eigentlich nur darum, äh, Daten zu sammeln. Also, zum Beispiel, die haben den Browserverlauf, äh, überwacht. Die haben d Bewegungsprofil, äh, erstellt und so weiter.
Mhm. Ja.
Und, äh, das, äh, ist ja fürs Spiel völlig unnötig gewesen. Aber ich denke, das Spiel war eigentlich nur Vorwand, um an die Daten ranzukommen.
Mhm. Ah, interessant. Wie findest du eigentlich sowas heraus? Liest du das dann durch, oder?
Ja. Also, es gibt, äh, zum Beispiel, äh, spezielle YouTube-Kanäle, die darüber reden, äh, wo halt neueste Informationen geteilt werden. Aber ich lese zum Beispiel auch heise äh, de. Äh, dort gibt es immer wieder interessante Einblicke. Ähm, e es ist nicht immer so einfach, up to date zu bleiben. Äh, manchmal kriege ich es auch erst Monate später mit, wenn eine App, äh, Unfug treibt. Aber ich versuche zumindestens 'n bisschen Zeit zu investieren. Und ich bin bewusst, dass das 'n wirklich wichtiges Thema ist.
Mhm. Mhm, mhm. Ja. Ja. Ja. Hast du schon, sage ich mal, die Vorteile gemerkt, jetzt, seitdem du aktiv dagegen vorgegangen bist. Also, sei es weniger Spam-Anrufe oder ja.
Ja. Äh, in den USA in Kalifornien gibt äh, gibt es sowas wie eine Do-Not-Call-List. Also, das ist, äh, von der, äh, Regierung. Da kann man sich eintragen lassen. Und wenn deine Handynummer da draufsteht und du dann trotzdem Spam-Anrufe kriegst, dann, äh, müssen die, äh, Firmen eine Strafe zahlen. Also, diese die Firmen sind jetzt also, dazu verpflichtet, äh, die Liste abzugleichen mit, äh, ihren Kunden und dürfen keine Spam-Anrufe machen auf die Leute, die dort eingetragen sind.
Mhm. Ja. Ah, okay Hm. Okay, interessant. Und d okay, das ist ja 'ne Sache, die man jetzt nicht, sage ich mal weiß, ne? Wenn man sich jetzt nicht damit beschäftigt, oder?
Ja.
Ja, okay.
Ne, deswegen. Also, man muss wirklich da dran bleiben. In Deutschland gibt es, äh, strenge Datenschutzgesetze. Da ist das Thema jetzt nicht so aktuell, weil es 'n Datenschutzbeauftragten gibt. In jeder Firma, äh, gibt es Datenschutzregeln. Ähm, da wird das anders gehandhabt. Aber die USA sind beim Thema Datenschutz der Wilde Westen.
Mhm. Ja. Ja. Ja. Würdest du sagen, in Deutschland hat's dich auch gar nicht interessiert, weil einfach die Regularien einfach so gut sind in dem Sinne oder Firmen da auch wirklich sehr viel befolgen müssen und Ja.
Ja, ja. Also, in Deutschland habe ich mir da nicht so 'n großen Kopf gemacht. I ich war nur nicht überrascht, dass Facebook und so weiter immer mal wieder 'ne Strafe gekriegt haben von der EU-Kommission oder so, weil die sich nicht an die Datenschutzregeln gehalten haben.
Mhm. Hm, mhm. Was ist denn auch, sage ich mal, ähm, wenn du jetzt mal da 'ne Rangliste erstellen müsstest? Welche Daten sind für dich kritisch, dass sie dass die Apps, sage ich mal, diese Daten nehmen oder auch versuchen zu holen?
Mhm, also, äh, Finanzdaten würde ich kritisch sehen und Gesundheitsdaten.
Mhm. Und hast du denn, oder beziehungsweise hast du Apps, die in extra Finanzdaten nachgefragt haben, außer jetzt, sage ich mal, klassische Banking-Apps zum Beispiel in dem Sinne?
Äh, ja, das war zum Beispiel 'n Thema mal beim Battlefield, äh, von Electronic Arts. Äh, die haben auch nach, äh, Bankdaten gescannt auf seinem, äh, PC.
Hm, mhm. Mhm. Ah, okay. Und, ah, krass. Hast du die dann auch weitergegeben, oder?
Nein, nein, äh, das war nur 'n großer Skandal, weil, ähm, aus irgendeinen Grund hat „Origin“ damals, das ist ja diese Plattform von „Electronic Arts“, ähm, hat auch gezielt nach Bankdaten und Finanzdaten auf den PCs der Spieler, äh, gesucht. Äh.
Okay. <laughs> Ja. Ach so, okay, das war nicht mal jetzt, dass die aktiv danach gefragt haben, sondern es war um p okay.
Ne, ne, das war hinterhältig von denen, und die wollten an diese Daten rankommen und die Daten heimlich auch auswerten.
Mhm, mhm. Ach, krass. Und hast du denn, sage ich mal, seitdem du jetzt dich auch damit beschäftigt hast, mehr Angst vor den Sachen oder Paranoia? Oder ist dann, dass du wirklich nur für dich besser damit klarkommst im Sinne von, du weißt jetzt in ja, oder weiß mehr Bescheid?
Also, ich weiß mehr Bescheid und ich weiß, dass, wenn solange ich „Apple“ Produkte verwende, äh, man da noch 'n gewissen Schutz hat. Aber ich würde jetzt kein „Google“ Betriebssystem verwenden, weil da, äh, wirst du wirklich komplett ausspioniert.
Mhm. Okay, also du bist da schon wirklich auch nur also beziehungsweise Apple hat da so 'n gewisses Qualitätssiegel, was du auch vertrauen kannst für dich selber. Ja.
Genau. Genau. Und du kannst halt bei jeder App dann auch, äh, Do not, äh, ask for Tracking und so weiter, äh, die Einstellung machen, sodass die, äh, App keine Daten über dich sammeln kann.
Mhm. Wie machst du's dann auch sowas mit Passwort-Manager oder wenn da Passwörter gespeichert werden, hast du dann auch da in dem Sinne mehr Angst, oder wie sieht's auch da aus?
Also, ich habe 'n Passwort-Manager. Ähm, ich hoffe, dass das sicher ist. Ähm, aber so gegen Hacker ist natürlich noch mal 'ne andere, äh, Herausforderung, weil wenn die gezielt jemanden hacken wollen, die haben so gute Tools. Also, da ist es wirklich schwer, gegen anzugehen.
Mhm. Ja. Gab's denn mal einen Fall, wo du wirklich arg betroffen wurdest von von, sage ich mal, Datenschutz und auch ja, vielleicht, ähm, mit m mehr Konsequenzen?
Ähm, ja, also, ich war überrascht, äh, welche f ähm, Gesundheitsdaten über mich gespeichert sind weil, ähm, ich habe öfters die Krankenkasse in den USA gewechselt, weil die Krankenkasse hängt ja immer am Arbeitgeber in den USA. Und, äh, dennoch war ich dann überrascht, als ich 'n neuen Arzt hatte, äh, dass der über meine gesamte Krankheitsgeschichte Bescheid wusste, ohne überhaupt mit mir zu sprechen.
Mhm. Mhm. Hm, macht es dir dann eigentlich Angst in dem Sinne, oder ähm, 'n unwohles Gefühl, dass du weißt, okay, die ganzen Institute wissen von dir so viel Bescheid, ohne dass du da irgendwie Einfluss drauf hast?
Also, in, mhm. Äh, in dem Fall war es positiv, weil es hat dem Arzt geholfen, die richtige Diagnose zu stellen. Also in dem Fall hat es wirklich geholfen. Nur dennoch war ich überrascht, äh, wie umfassend die Datensammlung ist. Also, äh, da sind sämtliche Blutwerte, sämtliche Cholesterinwerte und, äh, alles Mögliche also sie jegliche Tests, die jemals durchgeführt worden sind, bei dir von Arzt oder im Krankenhaus, äh, sind in deiner digitalen Gesundheitsakte in den USA gespeichert und jeder Arzt kann gr äh, drauf zugreifen.
Ja. Mhm. Auch deine deutschen, ähm, sage ich mal okay, die nicht. Nur
Nein, nein, die nicht nur, äh was in Amerika halt ins System eingespeist wurde. Aber ich habe mir dann schon etwas Sorgen gemacht, dass auch, äh ich sage mal, 'ne Krankenkasse oder 'n Arbeitgeber auf die Daten zugreifen könnte.
Mhm mhm, das wäre ja auch nicht so schön, sage ich mal, für den Arbeitnehmer, wenn der Arbeitgeber die ganze Ja, Historie weiß oder davon Bescheid weiß, oder?
Genau, genau. Ob du mal 'n Joint geraucht hast oder nicht. Also, habe ich nicht. Aber würde ich jetzt auch nicht wollen, dass der Arbeitgeber das weiß.
Mhm. Ist es denn ein Punkt, wo du auch denkst
Ja.
die das kann zu 'nem gewissen Punkt führen, Thema, dass du vielleicht aus den USA mal raus willst, oder?
Ja, ja, also, in den USA, jetzt zum Beispiel ist 'n Riesenthema, äh, Trump hat Obamacare abgeschafft, und Obamacare hat zum Beispiel verhindert, dass die, äh, Krankenkassenbeiträge enorm steigen, weil, äh, wenn du Vorerkrankungen hast, dann sind Krankenkassenbeiträge in den USA extrem teuer. Ich bin glücklicherweise gesund. Ich habe keine Vorerkrankungen. Und ich habe jetzt 'ne neue Krankenkasse gefunden, relativ günstig. Aber Millionen von Amerikaner werden aufgrund von ihrer Vorerkrankung, äh, sich keine Krankenkasse mehr leisten können.
Okay. Mhm. Ja. Hm, mhm. Ja. Mhm. Ah, okay, weil die es anpassen nach der Historie einfach.
Genau. Also die Beiträge werden für viele Menschen von 500 $ pro Person auf über 2.000 $ pro Person steigen.
Oh, das ist schon extremer An Anstieg.
Ja, dank Trump und weil er Obamacare abgeschafft hat und Obamacare solche massiven Anstiege verhindert hat.
Hm, mhm. Und wann würdest du sagen, ist der Punkt für dich? E es wird jetzt zu viel und du willst raus?
Also, w wenn der finanzielle Druck weiter steigt, also der finanzielle Druck in den USA ist schon wirklich hoch. Ein Job reicht nicht. Also, du brauchst wirklich mehrere Jobs, um über die Runden zu kommen. Und wenn der Druck jetzt immer weiter, äh, noch steigt, äh, dann würde ich auf jeden Fall zurück nach Deutschland gehen.
Ja. Ja. Okay, aber dann wäre es auch, äh, wieder Deutschland.
Ja, definitiv. Also, wenn man längere Zeit im Ausland gelebt hat, dann weiß man Deutschland auch wieder richtig zu schätzen.
Okay. Ja. Was schätzt du denn an Deutschland meistens? Ist es die auch die Regularien, die dann, sage ich mal, stattfinden halt hier, dass man auch geschützt ist als als Verbraucher, Konsument, einfach als Einwohner?
Definitiv. Also das ganze Mindset ist anders. In d Europa wird der Verbraucher geschützt, in den USA wird der, äh, Verbraucher ausgebeutet.
Mhm. Ja. Mhm, und dadurch auch, sage ich mal, diese e extremen Unterschiede zwischen arm und reich auch?
Ja, definitiv. Also in den USA ist alles dafür da, dass Big Tech eigentlich tun und lassen kann, was es will. Und in Europa sind die Gesetze dafür da, um auch die Bürger zu schützen.
Mhm. Hm, mhm. Okay, interessant. Und bis jetzt, wie sieht's aus, ist noch nicht der ähm, noch nicht der der Fall, oder?
Äh, momentan nicht, aber ich gucke doch immer wieder auch in Deutschland. Wie e entwickelt sich da der Jobmarkt? Gibt's da vielleicht interessante Angebote? Also, man guckt schon immer mit einem Auge.
Hm, mhm, okay, interessant. Dann bedanke ich mich doch für das Gespräch mit dir über Privatsphäre in den Apps, hat mir sehr gefallen und war auch sau interessant.
Mhm, gern geschehen.